Come scusa?
Cosa porterò su in dono domani? Una confezione di cosa per lavare i piatti. <laughs> Eh, sapendo che siamo in tanti. <chuckles> lui lui non si offende mica, eh. <chuckles>
Ma tu, di solito, sei quelle che co <chuckles> Vab vabbè, dai. Una bella torta visto che cucini bene. Mh.
Ma, sì. No, la torta, n non fa niente. No no, gli porto questi generi di di di prima necessità. Carta igienica, spero che ce l'abbia. <chuckles> Sì. <chuckles> Òhi, ah, che ridere, vabbè. Quindi nient Ah, beh sulla carta igienica non hanno ancora detto niente però, che io di solito ne uso 3 di strappi, non vorrei che poi mi dicessero qual brutte cose. <chuckles>
Di prima nece <chuckles> Oddi Perché? Eh, ma sì, invece a 2 a 2 sono molto simmetrico. <chuckles> Mi disturba avere quando a volte sbaglio, e ne prendo 3 ehm, sono in difficoltà, non ti nego.
<chuckles> Tra l'altro <chuckles> tra l'altro ave al la bellissima quella questa casa dove sta lui, e per poi dove è nato, e quand'è beh, insomma, non non so quanti quanti anni abbia quest'uomo, non mi ricordo più perché per me è senza età. E, aveva un bagno che allora un bagno dentro casa e uno fuori, no, però, a un certo punto si è rotta porta di 'sto bagno, e non ha pensato di rimetterla. <chuckles> E, quindi <sniffs> E noi che gli dicevamo:"Ma Alfredo scusa, ma la porta, noi t'aiutiamo, la rimettiamo su insieme". "Ma va è così bello farla be che che guardi la natura." Perché è vero comunque, eh. Tu sei seduto sulla tazza e guardi e guardi la vallata. No, in effetti, è molto bello, però cioè, se c'è qualcun altro che passa lì davanti non è che <chuckles>
<snorts> Eh, come vecchie cas Costa troppo. Eh, beh. <chuckles> <chuckles> <snorts> Beh, si saranno abituati, e non passano più, uhm, son traumatizzat
Mh. Non lo so. Adesso, è finito in disuso questo questo bagno. L'ultima volta che sono andata, c'era dentro un materasso, e ho detto: "Vabbè, forse deciso che <chuckles> che niente non usiamo più". <chuckles>
<chuckles> Ti ti I cerbiatti vanno lì
Ma io ti mando le foto, guarda, se è roba da non crederci. <chuckles> Vabbè. Senti, vabbè, quindi abbiam concluso che ehm, niente, non dai non Eh
Sì, sì, grazie. Una dall'entrata, e un'ora dalla vallata s se se è possibile ...per avere un idea più Che è inutile fargli cambiare idea, ehm
Sì, è inutile. No, ma perché non la cambiano? È inutile se uno crede.
O se la cambiano, ehm, peggiorano ancora più. Non sposano la tua idea, ma diventano ancora più estremisti.
Ma non s Ma, secondo me, se cambiano su una cosa poi ne prendono un'altra, eh, attenzione. Perché non ce lo dicono ma è Ciao cia
Esatto. Eh, eh <chuckles> Ciao.